Cosa?
Provieni da un liceo oppure hai fatt
Sì sì, andavo al liceo andavo al liceo pensa te. Quindi <chuckles>
E ehm, diciamo, i tuoi amici, uhm, vengono anche dal dallo stesso istituto oppure da okay.
Sì. No no, anche cioè chiaramente ho degli amici che vengono da altri istituti, però per lo più la mia cerchia sociale sono persone del liceo. Quindi, in realtà, di base, se devo fare il confronto mi sì?
Sì. Okay. Okay. No no, mhmm, ti ho fatto questa domanda, ecco, per capire, in realtà, ecco, mhmm, sai spesso chi proviene dal liceo, in generale si, no magari ehm, si è avvicinato più facilmente in qualche modo alla lettura. Non che sia scontato, eh, n però in genere era per capire, ecco, questo non per farmi diciamo gli affari. <chuckles>
Mh-mh. Ah, certo. Sì. Eh, esatto. No no, infatti ho capito. Sì sì. No no, ma ho capito. Certo, certo. <chuckles> No no, per carità. No ho capito il motivo della tua domanda, perché comunque ecco io e mia sorella siamo ehm, abbiamo entrambe fatto il liceo, vabbè lei lo sta ancora facendo, mio fratello invece ha scelto un un istituto tecnico e, vabbè, noto la differenza, no, su questo aspetto magari della lettura. Infatti noi due leggiamo, lui no, però non so, nella mia cerchia sociale comunque nonostante, ecco, il liceo ci accomuni, non vedo questo grande amore per la lettura.
Sì. Sì. Okay. Sì. Ehm, in parte sì in parte sì. Okay. Però non c'è questa no, ehm, sì, purtroppo è un qualcosa che sicuramente è anche, mhmm, riflesso un po' chiaramente della tecnologia, del fatto che magari, ecco, ci siamo sempre più allontanando da dal dal testo cartaceo ecco, quindi, uhm, però ecco
Mh-mh. Sì. Certo. Mh-mh. È vero, è vero. Sì, eff effettivamente, ehm, adesso che hai detto questa cosa del testo cartaceo, mi ha ricordato un po' per rispondere sempre alla domanda di come le piattaforme online hanno cambiato il modo in cui avvengono gli scambi, che suppongo che adesso gli scambi avvengano anche proprio, cioè, mandare PDF, sai, di un determinato libro, l'ebook, l'audiolibro, forse.
Sì. Sì. Okay. Sì, n esat esatto sì. No, ma sai, allora, se questo può favorire in qualche modo l'interesse e la promozione della lettura, dico, ben venga, nel senso, mhmm, diciamo l'ebook ha portato anche a una sorta di rivoluzione da questo punto di vista alla alla gratuità di tanti testi, alla alla possibilità di reperirli gratis, quindi ecco ehm, da questo punto di vista ecco o se questo, uhm, in qualche modo favorisce la lettura ben venga. Ecco, io no non sono, mhmm, non so ecco quanto poi in realtà i mhmm, ehm, serva, cioè, ehm, in qualche modo, mhmm, promuova ecco la lettura, però
Mh-mh. Sì? Mh-mh. No, no, assolutamente. Sì. Certo. È vero. Sì. Eh, esatto, è anche quello Mh, sì. Certo. No, concordo. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Vabbè, no per carità, io concordo con quello che hai detto alla fine, penso che sotto certi aspetti l'ebook renda la lettura un po' più accessibile, perché anche guardando su Amazon, cioè se vuoi acquistare l'ebook rispetto al libro cartaceo, ti viene a costare di meno, quindi magari ecco è anche per questioni economiche uno predilige sì, vabbè. Mh-mh.
tutto è possibile. Io non sto contestando questo. Sì. Sì. No no infatti, assolutamen Mhmm, sì, sì, se pensiamo ecco che sicuramente c'è un risparmio. <chuckles> però ecco, m hmm, chissà se poi quello è il motivo, ehm, che ti porta. Ehm, oka
Sì. Esatto. <chuckles> No no, non ti so dire.